<exhales>
फिर जी देखिए, आजकल का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हो चुका है। और ख़ास करके देखिए हर व्यक्ति कहीं न कहीं फ़ोन, का इस्तेमाल जो है करता है। और अब तो देखिए फ़ोन का इस्तेमाल जो है, कहीं न कहीं दिन से ज़्यादा, रात में होने लगा है। और मतलब सोने से पहले तक भी व्यक्ति अपने हाथ से फ़ोन नहीं रखता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रात में फ़ोन इस्तेमाल से नींद और मूड कैसे बदलते हैं?
सही बात है। अ, देखिए अ, जब हम फ़ोन का आपने देख पू देखा होगा अक्सर फ़ोन वैसे तो ये व वैसे दिन में ही हम हम पर इतना ज़्यादा असर डालता है कि हम, ठीक से अपने कामों को नहीं कर पाते हैं और बात जब रात की आ जाती है, तो मैं किसी और का उदाहरण क्यों दूँ? मैं खुद का देना चाहूँगा। जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे मैं सो जाऊँ। 10 के 11 बजते हैं, 11 से 12 बजते हैं, 12 से कब 2 बज जाते हैं। कई-कई बार तो मैंने पूरी-पूरी रात ही फ़ोन चलाया है, और ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है। एक टाइम के बाद में मैंने अनुभव किया है कि जैसे आप करते हैं मतलब जब चलाते हो, तो जो ब्राइटनेस होती है वो आपकी आँखों में इस तरह से कैप्चर कर लेती है उसको कि आप छोड़ना नहीं चाहते हो।
अच्छा। वाक़ई।
और क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो एक पॉइज़न की तरह है। मैं ज़हर कहूँगा कोई और दूसरा शब्द है नहीं जिसे मैं कहूँ। जिसमें आप द अ, मतलब ऐसे ज़हर नहीं घूँट-घूँट मीठा ज़हर जो होता है, पीते रहते हैं। तो उसके चक्कर में हमारा बहुत ही ज़्यादा अ, जो नींद है ख़राब हो जाती है मूड है चिड़चिड़ापन हो जाता है, और वक़्त तो हम बिता ही और दूसरे दिन जब होश आता है कि यार इतना सारा वक़्त हम कहाँ बिता रहे थे? तो मुझे लगता है उसका असर हम पर बुरी तरह से पड़ता है। फ़ोन दिन में तो आप भले ही चला लो लेकिन अ, रात को तो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए।
बिल्कुल। बिल्कुल देखिए जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं 10 से जो है 11 से 12 से 1 मतलब पूरी-पूरी रात भी आपने मतलब फ़ोन चला के निकाली है। तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब ऐसे में क्या जो होता है ना मानसिक स्तर <hiccups> पर मतलब आपका मन नहीं करता था उसे रखने का या फिर क्या कारण रहता था कि आप फ़ोन को रख कर मतलब सो नहीं पाते थे?
हाँ। देखिए अ, बात ये है कि और कोई चीज़ें धीरे-धीरे समझ नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है ना हम लोगों को लतें लगी हुई होती हैं। वो अब किसी को मैं कई बार सोचता था जब मैं रनिंग करने जाता था सुबह-सुबह आज से 4 5 6 साल पहले आर्मी के लिए, तो हम देखते थे कि जिस टाइम पर हम रनिंग करने के लिए सुबह जा रहे हैं, उसी टाइम पर कुछ अ, शराब पीने वाले लोग जो शराब का ठेका होता है उसके शटर को खटखटा रहे हैं, उसको जगा रहे हैं शराब वाले को, <chuckles> कि सुबह-सुबह उनको शराब चाहिए। मैं सोचता ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो धुंध है, सुबह के 4 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, ये लोगों को शराब चाहिए सुबह-सुबह।
बिल्कुल। <laughs>
तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था, और मैं सोचता था कई बार जैसे गाँव में घरों में हम देखते थे। कुछ लोग शराब पी कर आते थे और बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े तो मैं कहता था कि इन लोगों को अपनी ज़मीन जायदात बच्चे नहीं देखते क्या जो इतना शोर-शराबा करते रहते हैं? अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन जब हम लत से गुजरे, फ़ोन की लत से, तब हमने जाना कि लत चीज़ क्या होती है। आप चलाते हो बार-बार चलाते हो और अननेसेसरी जिसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता है, अपना कुछ सीख रहे हो बस यूँ ही लगे हुए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उसका उ गलत प्रभाव भी पड़ता है। ख़ासकर पर जब रात को हम चलाते हैं, फिर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती घरवालों के घरवालों अगर आप 1 कमरे में जाकर अंदर चले हो तो घरवालों की अ, नज़र में तो सो ही गए हो ना आप कि सो रहा होगा लड़का। अब आप उसके अंदर फ़ोन चला रहे हो पूरी रात बात कर रहे हो वीडियोज़ देख रहे हो और घरवाले तो सुबह फिर जगा देंगे, अब उनको थोड़ी ना पता है कि 15 मिनट पहले ही बच्चा सोया है।
बिल्कुल। बिल्कुल। वाक़ई। देखिए तो इस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं एक तरीके का लत आपको लग गई थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि फिर आप उससे बाहर कैसे निकले, और कौन-कौन से नकारात्मक प्रभाव आपने देखे जिसकी वज़ह से फिर आपने फैसला करा कि आप उसे लत को छोड़ें और कहीं न कहीं अपने जीवन में बेहतर करें?
तो जो चिड़चड़ जी। जी। देखिए अ, बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं सबसे पहले तो ये है कि अगर हो सके तो आप बस ये सोने और जागने का जो चेन है जो ये साइकल होता है उसको ठीक कर लें। अपना जो स्लीप साइकिल है वो अगर अच्छा हो जाता है तो हम एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है, कि टाइम पे हम सो गए टाइम पे हम जाग रहे हैं और अपना काम टाइम पर कर रहे हैं। और देखिए छोटी-छोटी चीज़ों से हम फ़ोन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे कि हम अननेसेसरी अ, जब भी हम फ़ोन को रख रहे हैं तो पहले तो एक नियम बना है कि अगर हमने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी है तो अब 10 से 20 मिनट बाद ही इसकी स्क्रीन खोलेंगे तब तक नहीं खोलेंगे।
बिल्कुल।
वो रखा रहेगा। दूसरा जब आप स्क्रीन ऑफ़ कर रहे हो तब ज़्यादातर कोशिश करिए कि डाटा ऑफ़ करके अ, करें ताकि नोटिफ़िकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप अपनाने लगोगे तो अ, फ़िर ऐसा करिए कि अभी मेरा सोने का समय हो रहा है तो मैं 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले फ़ोन नहीं चलाऊँगा। फ़िर वो 20 मिनट को 1 घंटा कर दीजिए और सुबह तो ज़रूरी नहीं कि सुबह आप जागते ही फ़ोन चला रहे हो जबकि ये बहुत मुश्किल है। मैं सच कहूँ तो ये जितना कहने जितना है वो उतना आसान है नहीं। जी।
बिल्कुल, देखिए तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि शायद पता हर किसी को होता है कि करना क्या है लेकिन जीवन में उतारने की जब बात आती है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें काे सामना करना पड़ सकता है। सुनने में जैसा आपने बताया कि थोड़ा-सा शांत दिखाई दे सकता है कि ऐसे ही तो करना होता है, लेकिन वास्तव में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे रात में आप फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे में आपके मूड पे क्या प्रभाव पड़ता था? क्या चिड़चिड़ापन आप रहने लगे थे या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या की गुस्सा ज़्यादा आने लगा था? क्या समस्या आ रही थी मूड में भी?
बिल्कुल, सही बात है। ये सारी ये सारा होता था, गुस्सा भी आ रहा है चिड़चिड़ापन भी आ रहा है डिप्रेशन भी है, और खुद पर ये पछतावा भी है कि समय का वो नहीं है। और सबसे बड़ा जो मैंने 1 सिम्पटम अपने अंदर देखा। आप यकीन नहीं मानोगे मुझे मेमोरी लॉसेस होने लगे, सच में। ये मैंने किसी को बताया नहीं है लेकिन इस तरह के मेमोरी लॉसेस होने लगे कि मैं चीज़ें रख के भूलने लगा। मैंने चीज़ रख दी है और अब मुझे मिल नहीं रही है। उम आ अभी तक इस इस तरह के लो 1 हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी बढ़ी थी, और इस तरह क्या हुआ था कि मैं मुझे कोई सामने व्यक्ति मिल गया है, कोई लड़का मिल गया है, कोई कॉलेज का, कभी कोई साथ में एक्सरसाइज़ की होगी ये वो। वो मुझे जानता है, नाम से जानता है, वो आकर बात कर रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ मन ही मन सोच रहा हूँ यार इसको कहीं तो देखा है मैंने, कौन है ये याद नहीं आ रहा और मुझे याद नहीं आता है। मैं अ, <smacks lips> हाँ मतलब मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ मुझे याद नहीं आता है तो मुझे लगता है ये सारे इतने सारे सिम्पटम्स जो हैं वो फ़ोन की वज़ह से मैंने अपने अंदर देखे, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके इस डिवाइस को ये बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही पावरफुल है, आपके हेल्प आता है 24 घंटे साथ रहता है। आपको इसको हैंडल करना आना चाहिए। आप इसको चलाइए ये आपको न चलाने लगे। ये।
वाक़ई। वाक़ई देखिए वाक़ई देखिए तो आपने बहुत ही मतलब जो निष्कर्ष है वो बता दिया कि कहीं न कहीं ये फ़ोन आपके लिए है, आप फ़ोन के लिए नहीं हो। इसे कहीं न कहीं आप स बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारागार होगा अन्यथा ये आपके जीवन को भी कहीं न कहीं अंधकार में धकेल सकता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि रात में आप फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। तो अ, ख़ासकर के क मतलब कौन-से प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करते थे? क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ही कहीं न कहीं आपको लगता है कि स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन्स का कारण बनते हैं या कोई अन्य कारण भी होते हैं?
ब सही बात। उम, सही बात है। देखिए, मैं सच बताऊँ ना? मुझे ऐसा लगता है रील्स से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और कुछ नहीं दे रहा है इस समय आदमी को। रील्स ही दे रहे हैं जितना दे रहे हैं। अ, जब रील्स नहीं थी मैं कम से कम फ़ेसबुक चलाता था कुछ पोस्ट देख लेता था, कुछ डाल लेता था वहाँ पर। और यूट्यूब पर शॉर्ट नहीं थे तो लॉन्ग वीडियोज़ देख लेते थे। कम से कम इन्फ़ॉर्मेशन तो मिलती उस समय। लेकिन ये क्या हुआ कि आपने इंस्टाग्राम खोला है ये देखने के लिए किसी का मैसेज आया है क्या? किसी की कोई पोस्ट आई है क्या? पहुँच झट से रील वाले सेक्शन में पहुँच गए। बस लगे रहो सरकाने के लिए अब रील। <chuckles> एक के बाद एक के बाद एक और दिखती ही नहीं कितना समय हो गया। और फ़िर लगता है कि स शेयर कर दो। इसको भी दिखा दो उसको भी दिखा दो और ये भूल जाते हैं कि ये सारी रील्स उसके फ़ोन में भी जाएँगी। अपने यहाँ वो भी सरका रहा है। दूसरा अ, यूट्यूब पर भी अ, ऐसा हुआ कि यूट्यूब अ, चलाना बंद कर दिया था हमने कुछ दिनों के लिए। लेकिन फ़िर से चालू हो गया और उसपे जाते हम शॉट्स देखने के लिए। तो दोनों जगह शॉट्स से देख रहा तो समय की जो बर्बादी है शॉट्स की वज़ह से ज़्यादा हुई है।
वो तो है। <laughs> बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं ख़ास करके शॉर्ट वीडियोज़ और जो रील्स का आपने ज़िक्र करा, वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शंस का काम करते हैं और कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग जो है शायद इसी की वज़ह से फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब आप कहीं न कहीं ऐसे इस समस्या से गुज़ गुज़र रहे थे कि जब आप रात में फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, तो ऐसे में आपका मतलब क्या जैसे होता है ना कि परिवार से बात करना या उनके साथ समय व्यतीत करना। तो उस बारे में क्या विचार आता था? या मतलब ये लगता था कि बस फ़ोन ही सबसे बढ़िया है बाकी सब चीज़ें बाद में देखी जाएँगी।
हाँ। देखिए अ, इस बारे में भी बहुत सारी अ, मतलब हमारे साथ घटनाएँ हो चुकी हैं कि अ, पिताजी के साथ बैठना है वक़्त बिताना है कुछ सलाह करने मशवार उम, मशवरा कुछ देना है। उसमें भी उस पे भी बैठे हैं तो साथ में फ़ोन चला रहे हैं। तो कई बार डांट भी पड़ी है इस चीज़ को लेकर। दूसरी हमने नोटिस किया है कि अ अ, हम भी बाइक से इधर-उधर से गाँव से शहर, शहर से गाँव जाते हैं। नोटिस करते हैं कुछ चीज़ें, कि जो पुलियाँ होती हैं ना? जहाँ पर खेतों के बीच में बनाई जाती हैं पुल, वहाँ पर बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं। 1 लाइन से 10-10 12-12 लड़के बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे-ऐसे दृश्य देखे ना जिनको देख कर मुझे आँखों में विश्वास नहीं होता कि एक लाइन से 8 लड़के बैठे हुए हैं और ल आठों के हाथ में फ़ोन है और आठों अपने फ़ोन से नज़र गड़ाए देख रहे हैं। ना तो वो ये देख रहे हैं कि बगल से कौन गुजरा, ना एक-दूसरे से बात कर रहे हैं अपने-अपने फ़ोन में लगे हुए हैं।
अच्छा। बिल्कुल। वाक़ई। बिल्कुल, देखिए मतलब
अब ये दृश्य जब देखते हैं तो बहुत भयावह-सा ल भी लगता है कि, ये किस तरह का अ, में हृदय विरा विदारक सा कोई दृश्य है कि, टेक्नोलॉजी में कितने ज़्यादा ग्रस्त हो चुके हैं कि ना तो पेड़ दिखते हैं, ना घास दिखती है, ना बादल, ना पक्षी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंतनीय विषय तो है।
बिल्कुल। देखिए, तो जिस तरीके से आप बता रहे हो, तो वाक़ई में ही मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ है और इसकी वजह से तो कहीं न कहीं जो खासकर के जो युवा पीढ़ी है, उसका भविष्य भी खतरे में हो सकता है, अगर कहीं न कहीं इस चीज़ को रोका नहीं गया। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी आदतें व्यक्ति अपने जिन दिनचर्या में जोड़े कि, कहीं न कहीं जो फ़ोन की आदत है खासकर क रात में, उ तो उससे कहीं न कहीं वो बाहर निकल पाए और काफ़ी बेहतर नींद ले पाए, जिससे उसका मूड भी बेहतर रहे और जीवन भी बेहतर चले?
हाँ। जी, बिल्कुल, ठीक कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे-छोटे कदम लेने से होगा, छोटे-छोटे पहलुओं पर काम करने से होगा, आप इतना कर सकते हैं कि, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। सुबह जैसे अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, टाइम से सोएँगे, टाइम से जागेंगे, सच मानिए अगर शरीर में एनर्जी होती है ना, तो आपका दिमाग दुगना काम करता है, शरीर दुगना काम करता है, नहीं तो आप किसी मुर्दा लाश की तरह हो। और फ़ोन एक ऐसी अ, ऐसी अ, डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वैसे भी फ़ोन फ़ोन हमारे भी हाथ में कहाँ है, हमारे फ़ोन को कोई और कंट्रोल करता है, जो कंपनीज़ होती हैं, जो गूगल है, इस तरह की ईमेल आईडी है, तो वो अपना सारा एक्सेस लेकर रखती हैं। तो फ़ोन को वो लोग कंट्रोल करते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो लोग हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। हम क्या देखें? हमारे ऐप अ, शॉपिंग ऐप्स पे क्या-क्या ऐड आएँगे? हम जूते कौन-से खरीदें? हमको क्या करना चाहिए? ये सब कुछ जो है फ़ोन की कंपनियाँ ही
बिल्कुल।
अ, किसी न किसी तरह से हैंडल करती हैं। और तो और हम फ़ोन खरीदते हैं, उसमें भी कंपनियाँ ऐड करवाती है। अभी मोटोरोला ने कितने सारे ऐड मतलब 2 साल से मोटोरोला ने ये हाल कर दिया है कि, कोई भी वीडियोज़ आप देखो, आपको मोटोरोला का अ, ऐड देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कुछ नीतियाँ हैं, जो बाज़ार के सिलसिले में बनती हैं और उनका प्रभाव आम आदमी पे होता है।
बिल्क वाक़ई। बिल्कुल। देखिए, तो ये तो आपने सही बात बताई कि कहीं न कहीं ख़ास करके जो कंपनीज़ हैं जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है वो कहीं न कहीं व्यक्ति के जो दिनचर्या है उसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में ख़ासकर से बात करें अगर नींद की, तो कहीं न कहीं नींद को देखिए अगर ये व्यक्ति नींद ही अच्छी नहीं ले पाएगा तो ऐसे में तो ना ही वो काम कर पाएगा, ना ही अपने लिए कुछ सोच पाएगा और एक आलस्य में कहीं न कहीं उसका जीवन जो है व्यतीत होने लगेगा और शायद वो किसी से बात करना भी बंद कर दे। तो ऐसे में कहीं न कहीं नींद को भी बेहतर करे और फ़ोन की आदत को भी छोड़े। तो ऐसे में क्या टिप आप उसे देना चाहेंगे कि मतलब म मेडिटेशन वग़ैरह या फ़िर कोई व्यायाम या कुछ और बात बताना चाहें?
हाँ। उम, सही बात है। हाँ, सही बात है। <smacks lips> अ, देखिए मैं यही टिप देना चाहूँगा कि आप जो है अपने परिवार की अहमियत समझिए। आजकल अ, पहले तो कम से कम ये था कि आदमी अपने रिश्तेदारों का हाल तो पूछ लेता था उनके साथ कि वो कैसे हैं? क्या चल रहा है? आजकल तो वो भी नहीं होता है और सबके फ़ोन में सबके नंबर हैं। लेकिन ना तो बात करना चाहता है आदमी और ना ही अ, मुलाक़ात तो छोड़ ही दीजिए। <chuckles> तो मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए। मुलाक़ात भी हो और थोड़ा बहुत मिलते रहिए। अपने परिवार की बातें सुनिए, वक़्त बिताइए परिवार के बीच में और जितना हो सके इस डिवाइस को आप कंट्रोल करिए। कौन-से ऐप पर आपको क्या देखना है एल्गोरिदम काम करता है अच्छे-अच्छे एल्गोरिदम बना कर रखिए। और ये ज़रूरी समझिए कि अ, वक़्त जो है कीमती है एक बार निकल जाएगा दोबारा लौट के आने वाला वक़्त है नहीं। तो अ, इसको फ़ोन में ना गँवाते हुए अ, जितना हो सके अपने वक़्त को यूटिलाइज़ करें, किताबें पढ़ लें पता नहीं क्यों अ, लोग इतना स ट्रेंडिंग सामान देखने लगते हैं ना ये गाना आ गया, ये सीरीज़ आ गई, ये मूवी आ गई ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने, अपने फ़ोन को उतना ही इस्तेमाल करें। जी।
बिल्कुल। बिल्कुल। वाक़ई। जी। देखिए तो आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके बता दिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने के बाद इंसान की जो पेशेंस होती है जो उसके अंदर धैर्य होता है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
जी। मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंस तो आदमी में धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है और जो धीरज होता है वो भी बहुत महँगा गुण है और हर किसी में नहीं पाया जाता है। इसे अ, बनाए रखने की ज़रूरत है अगर कोई बना सकता है तो। जी।
बिल्कुल। वाक़ई। देखिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि रात में अगर कोई भी व्यक्ति फ़ोन इस्तेमाल करता है तो क्या-क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कितने ख़राब तरीके से वो नींद को और कहीं न कहीं मूड को भी बदलता है। तो अ, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने समझाया और जो बातें आपने बताई ख़ास करके इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो अगर वो कोई भी व्यक्ति देखिए अपने जीवन में अपनाएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो वापसी कर पाएगा और अच्छी नींद ले पाएगा और अच्छा जीवन भी जी पाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया भी है। मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई और मैं यही कामना करता हूँ कि जल्दी हमारी फ़िर से बात हो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। जी। जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है आगे भी आपसे यूँ ही बातचीत बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।